Naku, nakakatakot na.
Eh, da Eh, dito nga sa bansa natin 'no, puro drama, puro korapsyon, ano ba yan?
Oo, naku. Nakaka kumbaga hindi mo na alam kung ano yung mismong, ah, kung saan ka ba magpapanik 'di ba, sa korapsyon ba, sa ating bansa, o sa mismong nangyayari sa buong mundo, 'di ba, pero
Mm. Eh
Ikaw, sige po.
Eh, mal di malamang marami tayong opinyon diyan sa isyu ng korapsyon, 'di ba? Maraming ahensya pa ng gobyerno, mamili ka kung alin diyan yung may korapsyon, sigurado marami tayong mapapag-usapan.
Oo. <laughs> Oo. Oo, pero ano po, um, ano po yung mga mismong opinyon niyo po, sa isyu ng korapsiyon sa mga ahensiya ng gobyerno?
Ay ramdam na ramdam ko na kung ano, yun pat parang tayong mga simpleng nilalang o yung karaniwang tao, eh, ramdam, ramdam na ramdam na natin kung gaano kalalim yung korapsiyon 'di ba, parang kahit ako wala na pinagkakatiwalaan sa mga ahensiya ng gobyerno.
Op Oo. <chuckles> Naku, oo, kahit ko nga rin, eh.
Ka Biruin mo pati naman sa ano, sa airport yung mga nag-i-scam mga ano din, <sucks teeth> 'di ba?
Hmm, naku.
Mga opisyales din. Yung mga hulog bala, sila-sila din yung may kagagawan niyan.
Oo yung yung yung bagong balita na ano, yung sa mga immigration na binabayaran, 'di ba? Para makalusot lang.
Oo. Oo. <tsk> Tingnan mo talaga, kasi 'di ba yung ano ba yung mga ta top one si custom. <laughs> 'Di ba?
'Di ba yung mga ganun. Sa <laughs> Custom talaga, oo.
O si PhilHealth din, ang dami ring
'Di tala oo, naku. Kuwestiyonable talaga yun, 'di ba?
Imbes na makinabang na tayo, 'tsaka ginawa natin yung mga ahensyang 'yan para tumulong 'di ba, sa mga kapus-palad talagang ginagamit natin 'yong pera ng, kaban natin para lang mapa-unlad yung mga naiwan sa'tin. Grabe pero ano bang nangyayari.
Well said. Tama, oo. O Oo. Kaya nga, eh, ah, yung problema din kasi, sa ating gobyerno, eh, kumbaga hindi naging, ah, kumbaga hindi naging strikto pagdating sa korapsyon, kasi ako'y wala naman ako talagang pinapanigan na sa mga administrasyong mga nagdaan at sa ngayon, pero questionable lang talaga kasi yung pag, ah, tiwalag
Mm. Oo.
sa ahensya na tumututok sa mga korapsyon.

Hindi, pero kung ako, kung sino talaga yung mga kasabwat, tsaka nag ano, ah, naggawa ng corruption
Oo, oo.
Kahit huwag na silang ku ipakulong, babawiin ko lang lahat ng asset nila, lahat ng
Tama, oo, gano'n na lang, ta sana, 'di ba?
Hmm, oo, ma ma makita niyong maibalik yung pera ng taong bayan, 'no?
Para, tapos na. Oo.
Kasi, okey lang na, "Sige, huwag ka na makulong, basta lahat ng pera mo, akin yan. Bahala ka na ulit sa buhay mo, kung saan ka"
Oo, 'di ba?
'Di ba, puwede na sa'kin 'yon.
Importante lang talagang oo, importante talagang mai maibalik, 'di ba?
Mm.
Puwede na 'yon, 'di ba?
Eh, yan, eh, parang palabas lang yung, kakasuhan, wala ng mangyayari, 'di ba?
Kaya nga, eh, 'di ba, maraming maraming tinatawag na due process, pero wala namang finish line, 'di ba?
Oo, 'no? Puro ano lang, puro drama lang, <chuckles> asus!
Oh. Oo. Alam na namin yan, ah, <laughs> 'di ba? Oo, mapapaganyan ka talaga.
Kaya nga. It Eh, para maraming salamat pala dito sa pag-uusap natin, 'no, napaka, ano ba? <laughs>
Mismo ka. Ayun, oo. Napaka, hindik oo, oo, tama, tama, tama. Oo, maraming salamat din, at, ah, sana'y maganda yung araw natin, <chuckles> 'di ba? Maraming salamat, oo, maraming
Nakapag-vent out tayo, nakapaglabas tayo ng hinanakit, hmm. Sa uulitin. Mm, gaganda rin yung umaga, basta.

Oh, naku.
Eh, alam natin itong mga dati nating senator, sa yung nag-budots lang 'di ba may sabit yan.
Oo.
Si, action star, eh, sila actions, sila mga action star. Pare-pareho sila may sabit, naku po.
Di ba? Oo. Di ba yun, yung yun, yun din yung talagang problema ng, ating bansa talaga na, sa ilang henerasyon na dumaan, eh, naku, mabibilang mo lang talaga yung, nakulong dahil sa korapsyon pero, wag ka, kasi kahit nakulong yan, kahit sobrang bigat ng kaso eh, tumatakbo pa din. Di ba? <chuckles>
Di ba? Alam Kapal ng mukha eh 'no? <chuckles>
Oo, naku, hirap, eh, janitor nga, yung janitor nga, hirap mag-apply eh.
Eh, siyempre mga crocodile eh.
Tapos yung pagiging, mga ganyan, sa pulitiko eh, sobrang dali lang pala. Buti pa't mag-aapply nalang ako ng pulitiko 'di ba?
Pera lang eh.
Kung ganyan na lang kung gusto
Hindi, tsaka naman kunwari, ako tsaka ikaw? Takbo tayo ng, sa ano, sa gobyerno. Iisipin ko bang mangurakot? Parang, siyempre 'no, kung may mga temptation na ganyan, pero gusto ko mag-lingkod eh, 'di ba? Nararamdaman mo kung gaano kasakit yung maiwanan ka ng lipu
Oo. Oo. Oo. Oh, naku. Tama, oh, kumbaga kasi ikaw yung mismong, naka-experience ng kahirapan 'di ba? Eh, ikaw mahirap ka.
Hmm.